Bạn ơi, thực ra là mình có một cái, ơ, vấn đề này mà, ừm, mình, gọi là, đau đáu suốt mấy ngày nay và trăn trở rất là nhiều á bạn. Ờ, mình đang có một cái kế hoạch để, gọi là, tổ chức cho các cái em thiếu nhi, ờ, nằm ở trong cái hướng đạo sinh mà mình, ờ, gọi là, ừm, quản lý á. Thì, ờ, cái nhóm này á, nó sẽ khoảng tầm, ờ, các cái em từ khoảng 10 cho tới 16 tuổi. Thì thế là, ờ, sắp tới á, là sắp tới cái dịp Tết nè, thì mình cũng muốn tổ chức một cái hoạt động để đi cắm trại cho các em đó khoảng, à, 2 ngày 1 đêm. Thì vấn đề là bây giờ á, ờ, lúc đầu á ban đầu mình tới cái chỗ cái đất trại đó đó, thì nó là một cái đất ở vùng, ờ, Biên Hòa. Cho nên là xong rồi mình cũng, à, hỏi những cái người, gọi là, cai quản đất ở đó thì họ cũng kêu là, ờ, cái đất này thì nó cũng, gọi là, miễn phí thôi, hông có cần phải trả thêm tiền gì hết. Xong rồi hông biết sao á, sau một vài tức là cái cái hồi đó mình hỏi á, là cách đây khoảng 3 tháng, thì lúc đó khoảng tháng 9 thôi. Mình hỏi thì thấy OK, thì mình thấy là miễn phí xong rồi mình chỉ cần trả một ít tiền, gọi là, tiền điện, tiền nước khoảng 2.000.000 thôi cho một nhóm khoảng 50 em thì mình thấy nó cũng hợp lý đi. Nhưng mà bây giờ nè, cái tự nhiên đến khi mà mình chuẩn bị mình, gọi là, lên kế hoạch rõ ràng để mà, gọi là, ừm, đi tới đó á. Thì mình mới, ờ, gọi đ gọi điện hỏi lại để xem ta sao, thì người ta mới kêu là, ờ, tại vì dạo gần đây mọi người tới rồi mọi người chơi rồi ăn uống này nọ dơ quá cho nên là bây giờ quyết định thu á, là thu lên mỗi người mà tới á nha, trên đầu người nha, là 50.000 1 người. Cái, kiểu, trời ơi, mình bị dội ngang luôn, đó. Tự nhiên á, cái xong rồi, nó nó bị lố cái phần chi phí của mình á, cho nên là mình cảm thấy là không biết làm sao. Gọi mà chi phí á, thì mình cũng đã tính hết rồi để, gọi là, báo cáo với lại bên, gọi là, trưởng đơn vị của mình. Rồi sau đó để có thể duyệt được cái chi phí đó thì mình cũng báo cáo hết rồi. Cái tự nhiên giờ tự nhiên nó bị dội lên cái mình cũng chưa có biết làm sao hết, bạn ơi.
Ừm, mình nghe nè. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, rõ ràng nè. Ừm, rõ ràng nè. Bởi vì, ờ, hiện tại bạn đang đang hơi áp lực một xíu, đúng không? Bởi vì cơ bản là cái kế hoạch của bạn nó bị vỡ nè. Bạn, ờ, bị hơi bất ngờ xíu bởi vì cái miếng đất, ơ, đó đó là ban đầu người ta nói miễn phí nhưng mà bây giờ tự nhiên lại thu 50.000 một người, thành ra là bạn cũng hơi bất ngờ nè. À, mình nghĩ cái việc mà quản lý tiền bạc, à, trong một cái nhóm nào đó như là bạn á, như là hướng đạo sinh á, đôi khi nó cũng áp lực, cũng không kém gì trong công việc đâu nha. Ờ, còn bạn á ừ, bạn á, thì bạn, ờ mình thấy ở bạn một con người cực kỳ trách nhiệm nè, cực kỳ là quan tâm tới các em thiếu nhi nè, đúng hông? Và đôi khi là cũng, a, à, lo lắng cho cái khoản chi phí mà các em bỏ ra nè. Và đặc biệt là lo lắng cho cái chi phí mà cái tổ chức của mình phải bỏ ra để mà chi tiêu làm sao cho nó hợp lý ha. Vậy thì mình có, ừm, ờ, một lời, gọi là, lời khen đi cho bạn, ờ, về cái trách nhiệm của bạn nè, rất là hay nha. À, thì mình tò mò một xíu đi, là hiện ừm, hiện tại á, là, à, ừm, cái quá trình mà, ừm, lên một kế hoạch đi cắm trại cho các em thiếu nhi như vậy á, thì hông biết nó đang ở giai đoạn nào rồi ha? Nó có có phải đang giai đoạn đầu hông? Hay là đang ở gần gần, ở giữa giữa thôi? Hay là hiện tại đang là sát nút rồi?
Ừm. Yeah, chính xác á! Ừm, cảm ơn bạn. Gờm, thật ra là bây giờ hôm nay, đúng hông? Là tháng Mười hai thì cái kế hoạch của mình á là nó cũng, gọi là, tháng Một, thì, gọi là, bây giờ chỉ còn cái, gọi là, 1 tuần sau, tuần sau thì sẽ là cái tuần mà, gọi là, họp, gọi là, họp tiền trại đầu tiên của tụi mình á. Thì bây giờ nó chỉ còn có 1 tuần nữa thôi và tất cả mọi thứ là tụi mình đã chốt hết rồi, kiểu, mỗi một em sẽ phải đóng bao nhiêu, rồi, tiền gọi là quỹ chung sẽ bỏ ra bao nhiêu thì tất cả, gọi là, đã giấy tờ là xong hết rồi. Tụi mình cũng có những cái buổi họp trại, ờ, trước đó nhưng mà, ờ, bây giờ nè, sắp tới để nếu mà thêm khoảng 50 ngàn mỗi em á thì mình tự nhiên mình cảm thấy cái số tiền nó cũng, gọi là, hơi bị đắt đỏ cho các em đó thành ra là giờ mình đang phân vân là hông biết là có nên, ờ, ờ, duy trì cái số tiền đó hay không? Hay là bây giờ sẽ phải nâng lên để xem xem là có phù hợp hay không? Đó, thì thành ra là nó cũng, ơ, gọi là, phải ở giai đoạn, gọi là, ờ, nếu mà có 10 bước thì phải ở giai đoạn số 5 rồi đó.
Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. À, tức là đang ở giữa giữa, đúng hông? À, cơ bản rất là may mắn nha, tại vì cơ bản là bây giờ cũng đang ở giai đoạn giữa thôi, thành ra là bạn cũng còn nhiều thời gian nè, đồng thời nữa là bạn cũng, ơ, không có phải gấp, ơ, gấp gáp gì trong cái vấn đề là có thể thay đổi kế hoạch hay là thay đổi một vài cái chi tiết trong cái kế hoạch ở bạn để như làm sao tối ưu hóa cái chi phí bỏ ra cho các em thiếu nhi cho người ta đỡ để phải mất tiền, đúng hông? Và chớ lỡ đâu mà tăng lên một vài chục như vậy á thì, à, nhiều phụ huynh người ta thấy là, ừ, tăng tiền nhân lên như vậy thì người ta cũng rất là ngại trong vấn đề là cho con em mình đi để tham gia những hoạt động như vậy ha. Ừm. Vậy thì cho mình tò mò một xíu nha, là hiện tại là hông biết là có ai hỗ trợ bạn trong cái vấn đề mà lập lên kế hoạch hoặc là đi tìm một vài nơi mới chưa?
Đúng rồi nè. Ừm, đúng đó. Yeah, chính xác. Hiện tại á, thì trong cái, a, đội nhóm của mình á, thì mình sẽ là người phụ trách những cái vấn đề đó đó. Tại vì cũng, gọi là, 50 em thì thực ra nó cũng không có phải là quá nhiề, thành ra là ví dụ như mà mình, ờ, mình thường là mình sẽ, gọi là, ừm, quản lý cái phần đó. Thì ví dụ nếu mà mình có đi đâu á, thì mình sẽ, ờ, chở 1 người nữa, 2 người nữa đi chung thôi. Chớ thực ra là cũng họ, gọi là, không có phải là hỗ trợ quá lá, gọi là, ra quyết định. Tức là họ chỉ đóng vai trò là, gọi là, hỗ trợ mình trong những cái chuyến đi, ờ, tiền trạm xem đất chỗ này chỗ kia thôi à.
Ừm. Mình hiểu nè. Vậy thì, ờ, hơi, ơ, hơi khó một xíu, đúng hông? Bởi vì cơ bản là người ta cũng chỉ phụ bạn thôi và thành ra là người ta cũng chỉ có đi theo bạn thôi. Ra là cũng chưa có ai hỗ trợ thực sự trong bạn cái vấn đề là cho bạn trong những cái vấn đề, gọi là, đi tìm chỗ mới nà. Hoặc đôi khi là, à, bạn cũng cần một vài cái người là trợ lý hơi đắc lực một xíu, đúng hông? Để mà giúp cho bạn, à, dễ dàng hơn trong cái việc mà tìm t tìm những cái điểm trạm như vậy giúp cho các em thiếu nhi tối ưu chi phí ha. À, mình tò mò một xíu ở đây nè. Không biết là chi phí của bạn á, hiện tại nó có bị độn lên nhiều hông? Và những cái chi phí có thể lược bỏ bớt á, thì bạn đã xem lại trong kế hoạch của mình là có một vài chi phí nào đó có thể lược bỏ bớt hay không? Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về cái kế hoạch chi phí chi tiêu của bạn được hông?
Đo, chính xác đó. Tức là á, bây giờ nha, cái, a, chi phí của của năm nay của mình á, cho mỗi một em á, là nó đã ở cái ngưỡng là 550.000 rồi. Thì mình cũng, kiểu, cũng muốn duy trì ở cái ngưỡng mà tầm mà dưới 600.000 á. Tại vì năm ngoái tụi mình cũng có tổ chức, xong rồi năm ngoái á, thì chỉ có 500.000 thôi. Xong rồi năm nay thì cũng, kiểu, vật giá leo thang nên là tụi mình lên 550. Thì nếu mà bây giờ mà mình cộng thêm cái tiền đất vô nữa là thành 600 là nó nó hơi quá rồi, đúng hông bạn? Đó, thế là, kiểu, mình bây giờ á, thì mình coi lại cái chi phí á, thì mình cũng chưa có kiếm ra được cái chi phí nào hết. Tại vì hông lẽ giờ lại mình lại, gọi là, đi cắt bữa ăn của các em thì nó kỳ quá. Ừm, còn tiền xe thì Tết thì cũng cũng đắt đỏ mà cũng, gọi là, đâu có, a, ừm, gọi là, rẻ gì đâu, đúng hông? Mình cũng, gọi là, ép giá nhà xe rồi nhưng mà cũng chưa có đạt được. Thì giờ á, là chỉ còn có mỗi, ơ, tiền ăn nè, với lại một ít quỹ dự phòng. Thường là quỹ dự phòng mình sẽ đề ra khoảng 10% á, để lỡ có cái chuyện gì á. Đó, thì giờ mình chỉ có hai cái khoản đó là mình nghĩ là mình có thể cắt được thôi à.
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, chính xác luôn nè. Ừm. Ừm, vậy thì, à, rất là may mắn khi mà bạn, a, đang có một cái quỹ dự phòng ha, và đặc biệt luôn luôn là có những cái khoản mà có thể cắt giảm được nè. Mình nghe mình thấy thương bạn gì đâu luôn á, bạn đang rất là cực kỳ trách nhiệm cho cái công việc của bạn nè, nhưng mà đôi khi có một vài cái trở ngại làm cho bạn ngày cảm thấy hơi lo lắng, hơi đắn đo trong cái việc mà quản lý ngân sách làm sao cho nó hợp lý, đúng hông? Vậy thì cái lời khuyên của mình á, đó là bạn cố gắng nha, tạo, ờ, lên một cái ngân cái danh sách, à, cơ bản đi ha, viết ra những cái chi phí nào cho cái chi phí cố định nè, và chi phí nào cho cái chi phí có thể phát sinh và có thể là lượt bỏ bớt nè. Khi mà bạn lập lên một cái danh sách như vậy rồi á, thì mình nghĩ là bạn, à, có thể nhìn vào cái cột, ờ, bên chi phí, á, phát sinh và có thể thay đổi đó thì bạn có thể lượt bớt đi một số chi phí nào đó không cần thiết. Ví dụ như là tiền xe nè, đúng hông? Ví dụ tiền xe thì nếu mà bạn cảm thấy mắc quá thì cũng có thể là liên hệ, à, đến một vài người, à, ở trong cái khu vực của bạn á, hoặc là một vài người mà trong cái đội nhóm của bạn nè, xem là có ai có quen biết không? Có cái nhà xe nào mà có, a, à, có gia đình nào mà có người lái xe hay hông, đúng hông? Để mà có thể tiết kiệm chi phí nè, có thể nhờ họ hoặc có thể, ờ, hừm, ờ, tận dụng cái mối quan hệ nè, để có thể là giảm chi phí về nhà xe nà. Hoặc là đôi khi là cũng có thể là giảm bớt một vài cái chi phí giống như là một vài cái đạo cụ của bạn, à, để mà làm trò chơi nè, đúng hông? Có thể cắt giảm đi một ít thôi, để mà có thể là tối ưu, ơ, ngân sách hơn cho các em thiếu nhi nha. Mình nghĩ cái việc mà tối ưu bên cái cột mà, à, chi phí phát sinh và và và biến đổi đó là một cái việc là giúp cho cái ngân sách của bạn nó ổn định hơn và nó có thể duy trì tốt hơn trong cái việc mà, à, bất ngờ khi mà bên, a, bên chỗ cắm trại người ta tăng lên 50.000 một em như vậy đó ha.
Ừm, ưm. Ừm. Ừm. A, đúng ha. Ưm Ừm, mình thấy cái ý kiến này cũng, ơ, rất là hay, đúng không? Tức là á, mình cứ chỉ nghĩ là mình cứ, gọi là ờ, ban đầu mình nghĩ là mình, gọi là nhất nhất ép cái nhà xe đó để họ giảm cho mình thôi. Nhưng mà mình cũng chưa có nghĩ tới là đúng là mình nên, gọi là, tận dụng thêm một vài những cái mối quan hệ. Tự nhiên bạn nói xong mình nhớ ra là á hả, trong các cái em hướng đạo sinh của mình á, cũng có một cái nhà xe, cũng tức là một, ừm, phụ huynh á, họ cũng đúng một cái nhà xe. Thì để mình xem xem, ví dụ mà con họ mà đi cũng đi, gọi là, đi hướng đạo sinh, thì chắc là may ra họ bớt cho mình tí, tí đó thì cũng cũng ổn nè, đúng rồi.
Ừm. Ừm. À. À, rất là may mắn nè. Ừm, rất là may mắn luôn đó nha, rất là hợp lý luôn nè. Vậy thì bạn hãy thử hỏi, à, phụ huynh của em, a ha, em em thiếu nhi đó xem như thế nào, xem người ta có thể hỗ trợ bạn hông? Mình nghĩ là nếu mà người ta hỗ trợ được, ừ, à, thì bạn cũng cắt giảm được, ờ, cái chi phí rất là lớn luôn đó nha. Vậy thì, à, ngoài ra á, mình nghĩ là bạn cũng nên thiết lập một cái quỹ dự phòng đi. Lúc nãy mình có nghe bạn, à, nói là 10% á, cái số 10% thì cũng, a, rất là hợp lý nè. Nhưng mà đôi khi nó cũng không có hợp lý á, trong cái trường hợp giống như thế này, đúng không? Bởi vì khi mà bạn, à, thiết lập một cái, a, quỹ dự phòng nó không có đủ á, thành ra là những cái trường hợp bất ngờ như thế này, bạn cũng không có để không có đủ để mà chi trả cho những trường hợp bất ngờ này. À, vậy thì á, hãy thiết lập lại cái quỹ dự phòng của mình, thay vì 10% có thể tăng lên 15% để mà có thể tối ưu cái việc mà quản lý rủi ro ha. À, tất nhiên rồi, trong bất cứ một cái hoạt động gì nó đều có những cái tình huống bất ngờ nó xảy ra, có thể là tai nạn nè, có thể là bên nhà xe phát sinh chi phí nè, đúng không? Hoặc là đôi khi là cái thừn trường hợp bạn đang gặp đi, là bên, a, đất trại của bạn đang tăng giá lên, đúng không? Để mà có thể, ờ, chi trả cho những vấn đề mà vệ sinh cá nhân nè. Đó, vậy thì hãy cố gắng là thiết lập lại cái quỹ dự phòng của bạn tăng lên một ít phần trăm đi để mà có thể có cái quỹ dự phòng quản lý rủi ro nó tốt hơn nha bạn ha.
Ừm, hay nha! Yeah. Ừm. Ừm, hay đó. Ừm. Đồng ý nha. Ừm, mình hiểu. Ừm, bạn nói mình rất là đồng ý luôn nha. Tức là, kiểu, ừ, giống như là mình cứ, gọi là, thì người trước truyền cho người sau, thì, kiểu, các cái anh chị đi trước của mình á, nói sao á, thì mình làm vậy thôi chứ thực ra là mình cũng không có nghĩ là tại sao lại có cái con số 10% đó. Nhưng mà đúng là khi mà nghe bạn nói á, thì mình thấy là nếu mà trong những cái trường hợp như thế này nè, thì 10% nó cũng, gọi là, chẳng thấm thía vô đâu, đúng hông? Thì mình cũng phải nên cân nhắc để xem xem là ví dụ như là mình xài 10% rồi xong rồi mình cũng phải cộng thêm một, ừm, ít khoảng 5% nữa chẳng hạn, gọi là, 15%. Để mà lỡ mà mình đi, kiểu, đi cắm trại mà leo trèo rồi á hả, ờ, leo núi nè rồi vượt suối nè, ai biết có những cái chuyện gì ở trong đó, đúng không? Lỡ mà có tai nạn gì xảy ra mình cũng, gọi là, hông có xoay xở kịp. Thì mình nghĩ là, ừm, để mình xem xem có thể xin cái cái quỹ dự phòng của mình á, lên được 15% để nói với lại, ờ, trưởng đơn vị xem như thế nào nha. Ừm.
Ừm. Chính xác luôn nè. <chuckles> Chính xác luôn nè. Ừm, vậy thì á, mình cũng có lời khuyên cho bạn như thế này nha. À, thì hiện tại bây giờ bạn cũng đang còn rất là nhiều thời gian á, tức là cái giai đoạn của bạn đang ở giai đoạn thứ 5 thôi, đúng hông? Mà tới 10 giai đoạn lận, thành ra là bạn cũng, à, chưa có hoàn toàn là quá gấp. Cho nên thành ra là nếu mà trường hợp mà bên kia người ta vẫn ép giá cho a, của bạn là 50.000 một em như vậy á, và người ta cũng không có giảm giá nè, thì bạn cũng phải cân nhắc là một cái địa điểm mà đất trại nào đó, một cái trạm nào đó mới hơn nè. Mình có thể giới thiệu cho bạn một vài nơi giống như là một số dòng tu nè. Người ta cũng, a, rất là, à, nhiệt huyết trong những vấn đề mà hỗ trợ các em thiếu nhi ha, và đồng thời là tối ưu chi phí rất là nhiều nè. Đó, hoặc là là đôi khi là những cái khu, a, đất trại tại địa phương nè, người ta cũng hoàn toàn là miễn phí thôi, tại vì cơ bản là những cái khu đất trại đó để mà giáo dục mà để mà phát triển giáo dục, thành ra là cũng không có tốn chi phí đâu nha. Hãy thử tìm một vài nơi như vậy xem nó có hợp lý đối với bạn hông ha.
Ừm. Rất là hay! À! Đồng ý. Mình thấy mấy cái lời khuyên của bạn và những cái gợi ý của bạn nó giúp rất là nhiều cho cái việc mà làm sao để mình có thể tối ưu được cái chi phí nè. Cảm ơn bạn nhiều nha.
<chuckles> Không có gì đâu nha, tạm biệt bạn nha. Bye bye.